Alors peux-tu me dire ce que la nature t'apporte au quotidien?
Ah, bah, écoute, c'est heu ouh là, bah, elle m'apporte, heu, tellement et en fait, heu, déjà, heu, faut savoir que j'ai déménagé de la ville à la campagne. Donc, heu, mon rapport à la nature ces derniers temps a été réellement chamboulé hein. Ça, heu
<chuckles> D'accord. Alors est-ce que tu as fait est-ce que c'est une volonté de ta part de déménager de la ville à la campagne?
Ah, tout à fait, hein, c'était heu non, non, on avait besoin de bah, d'exa de se mettre au vert. Il y a pas d'autre mot, hein, c'est heu, c'est vraiment, heu, l'expression qui est adaptée là. En en fait en ville, bon déjà on essayait, heu, on tu es dans le béton quand même. Hein, tous les jours tu te lèves, ça sent la pollution, hein, on a beau avoir une politique, heu, écologique. Moi, je suis à Lyon, hein. Il y a beau avoir des ZFE, et cetera, il y a toujours de une odeur de pollution. Tu sors, tu as du béton de partout, hein.
Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai en ville quoi.
Hein, c'est ça, puis on est les uns sur les autres aussi hein.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc tu avais besoin d'avoir un peu de perspective depuis ta fenêtre et de respirer un peu plus de grand air?
C c Et encore j'avais de la chance parce que de la fenêtre de mon balcon, je voyais le parc intérieur de l'immeuble. On avait la chance d'avoir une grande cour intérieure en fait où tu avais plusieurs copropriétés d'immeubles, donc ils avaient fait un immense parc. Mais heu
D'accord. Ouais. D'accord. Oui, donc quand même tu avais une petite, heu, petite bulle, heu, dans ta ville quoi. Mmh.
Bon voilà, après, heu, bon, bah, si tu voulais sortir, aller voir du vert, il fallait le seul endroit c'était aller au parc sans prendre la voiture, hein. C'était aller au parc, le parc c'est bien, mais quand tout le monde est là, c'est pfff, le dimanche
Ouais. Ouais. Ouais, parce que tu as un beau parc à Lyon, heu, moi j'ai habité juste à côté c'était chouette.
Bah ça dépend lequel, si c'était le parc de la Ouais, il est super beau, mais il est trop loin de chez moi. On était mou nous on vivait en centre-ville, mais on avait le parc Blandan à côté
Le parc de la tête d'or? Ouais. Ouais. D'accord, je connais pas.
et heu, il était, heu, vraiment il est beau aussi hein, mais comme le parc de la Tête d'Or, c'est plein, plein, plein de monde en fait. C'est
Voilà, c'est ça ce sont des parcs hyper connus et tu as toujours du monde bah, c'est là où tout le monde va en fait parce que tout le monde a besoin de la même chose, heu, je crois le week-end ou à la fin de la journée, heu, tout le monde a besoin de se de prendre un peu sa dose de nature.
Exactement, puis quand tu as des enfants, ben, tu veux, heu, les sortir aussi. Tu veux pas que ça devienne des animaux d'intérieur. Hein? <chuckles> Da donc tu les sors, heu, ils restent sur le toboggan, heu, puis ah non, non, c'est heu enfin voilà, puis quand tu sors heu, tu as 2-3 arbres qui se courent après, tu as des grandes avenues, c'est et puis tu as les trottinettes, tu as le stress qui va avec hein. C'est c
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair! Ouais. Ouais, ouais c'est pas adapté à une vie, heu, un peu plus zen quoi.
Non, puis ces dernières années, on a vraiment vu hem, la situation se détériorer aussi hein.
À Lyon en particulier toujours?
Ah oui, enfin moi dans tous les lieux où je vais hein, le je vais en ville pour mon travail, heu, je vais à Paris pardon le heu, c'est heu moi je vois de plus en plus de SDF, puis c'est f c'est de plus en plus sale de partout, enfin c'est il y a c'est c'est hallucinant quoi ce que ça devient, hein. Et donc on a pris la décision de partir de la campagne justement parce qu'on on aime à la nature. Et puis on a une maison, heu, de campagne, heu, de au Mont au Mont d'Or qui est dans la moi dans les moyennes montagnes, en Auvergne et heu, bon ça nous fait super du bien quand on est dans la nature et on en parlait avec ma femme, on se disait: «Les enfants, faut vraiment qu'ils aient un jardin, q pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien», parce que là tout le temps en appart c'est c'est une autre vie en fait. Ils vont se dovelé développer ils vont se développer de manière différente. Et là heu, on est arrivé, on a une maison avec.
Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. D'accord oui, oui en Auvergne? Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Complètement, complètement. Ouais. Donc là attends, là on parle tu me parles de du Mont d'or ou alors tu me parles de de ta ta nouvelle maison à plutôt l'extérieur de Lyon?
Non, et la nouvelle maison à l'extérieur de Lyon. Le Mont d'or c'était en fait c'est parce qu'on aimait la nature, on y allait souvent et puis c'est vraiment, heu, dépaysant en pleine nature. Là on a acheté une maison, heu, qui est plus à la campagne, qui est à une 1/2, 40 minutes de Lyon. Heu
D'acc Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, on est vite à la campagne autour de Lyon et c'est super joli!
Ah oui, c'est super joli, hein. Et là, en fait, heu, on a 1 500 de de terrain et et et enfin fran c'est vraiment génial quoi. Enfin, il y a.
Ouais. D'accord. Ça change tout. Et est ce que tu sens la différence? Heu, comme tu me parles de tes enfants. Est ce que tu sens que tes enfants ont un rapport différent avec, heu, la nature ou juste ne serait-ce que la volonté d'aller dans le jardin, heu? Alors qu'avant ils se com ils se complaisaient à la maison
Alors j'ai tou alors j'ai toujours été assez nature moi. J'aime pas qu'on tue les insectes, et cetera, même quand on était à Lyon, hein. Mais, heu, là, c'est, heu, bah c'est autre chose. Bah, par exemple, l'autre fois, j'étais dans la serre, parce qu'il y a une serre, hein, heu, que l'ancienne proprio avait faite, et il y avait une mante, avec des petites saut une des sauterelles qui étaient, heu, il y avait une petite sauterelle et sur son dos elle avait son bébé.
D'accord. D'accord. Sympa. Ouais.
Et j'ai dit à mon fils: «Ah viens voir, il y a une sauterelle, heu, comme ça et tout», il me fait: «Ah oui» et puis il est venu avec moi dans le jardin, il m'a rejoint. Ah c'est c'était pas mal pour le faire sortir, hein.
Ouais. Ah bah oui, c'est clair que là, les insectes, ça marche bien avec les enfants, heu.
Ah, puis alors il a et c'était trop mignon en plus. Puis je lui ai refait la même avec une mante religieuse. Hier, on a planté le poirier. Donc, heu, on a acheté 2 poiriers qu'on a planté. Heu, i il est venu, heu, on l'a planté ensemble. Heu, ils aiment non mais ils aiment vraiment être, heu, dans le jardin, ça c'est clair, une surprise.
Ça les motive hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Et est ce est ce que le est ce que tu trouves que, heu, depuis que tu as un jardin, tu fais plus activités avec tes enfants?
Alors ça, c'est autre chose. Heu, bah, quand on était à la maison, on était, de toute façon, les uns sur les autres, hein, donc, heu, on devait faire des activités ensemble, on faisait des jeux de société.
Ouais. Ouais. Ce qui est bien aussi, hein.
Là j ouais, je dirais, heu, 5, ouais, c'est c'est c'est, hem, <clicks tongue> c'est ce qu'on fait qui a changé de nature en fait.
Bah oui, c'est ça. Mais, est-ce que tu fais des choses plus en en un s avec un seul enfant à la fois ou, heu?
Je dirais pour l'instant. Ah! Bah ça dépend.
Tu vois, comme tu dis que tu as planté le poirier avec ton fils. Est-ce que du coup, heu, est-ce que? D'accord, d'accord.
Ma fille est venue, oui, oui, elle était là. I Il y avait les 2, bon il y a eu une dispute au sujet du poirier d'ailleurs parce qu'il y en a un, il disait: «Ah c'est mon poirier» et l'autre tout de suite elle a entendu ça: «Non, c'est le mien». <sighs>
<chuckles> Heureusement, il y en avait 2.
Ah ouais, ouais, mais même. Heu: «Moi je veux le plus grand, moi pareil», ouais, c'était fatigant ça. Ouais, voilà, bon.
<laughs> Ah ouais, ouais, ça, c'est d'autres discussions, mais je pense que ça aurait été, heu, ça aurait été une rose ou n'importe quoi, c'était la même le même le même sujet quoi, la même dispute.
Ouais, c'est ça, mais, heu. Voilà, c'est ça. Tout est bon pour s'embrouiller quoi. Ça dépend de leur humeur, en fait, hein. Mais non, non, globalement, c'est plus apaisant. Heu, quand je me lève là, heu, le matin, heu, cet été quand je me levais, bah, j'allais prendre mon café sur la terrasse, hein.
Ouais. Bah, oui, oui. Ouais. Ouais, donc toi tu as des habitudes différentes maintenant que tu habites, heu maintenant que tu as un jardin tu tu sens que tu ralentis un peu et que tu profites de tes extérieurs avec de nouveaux rituels?
Non, c'est ça, exa c'est exactement ça. Bah, par exemple, on a une ancienne piscine qui avait pas été utilisée depuis 5 ans et qui a une infiltration d'eau et il y a des tritons dedans, il y a et une grenouille. Et puis l'autre jour, j'ai soulevé la pelle, il y avait un ragondin.
Ouais. Ouais. Ah, d'accord. <chuckles> Ouais, c'est vraiment la nature, quoi.
Trop mignon je ah ouais, c'est la nature, hein? C'est un campagnol, je pense, d'ailleurs, hein? J'ai cru reconnaître, hein? Et trop mignon le truc, enfin bref. Et heu, et puis, mes enfants, par exemple, je leur ai dit: «Tiens, prends le triton dans ta main, tu peux le caresser» et voilà. Non, mais c'est vraim c'est trop mignon. Puis, c'est tout doux un triton.
Ouais. D'accord. Ouais, donc, heu, c'est bien. Ouais. Ah non, je connais pas.
Bah, faudra regarder. Et non, c'est la nature, c'est c'est vraiment autre chose. L'autre jour, on a attrapé une grenouille, enfin un crapaud, avec, heu, la hem, l'épuisette. Puis, on l'a relâché au-dessus de la piscine, parce qu'il arrivait
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc, tout est prétexte à apprendre et à découvrir. Finalement, il y a toujours un truc à voir, heu, que ce soit, heu, une plante qui pousse ou un insecte ou un animal qui passe, heu, il y a toujours quelque chose, quoi.
Exactement, bah, là, on allait les faire, heu, planter, heu, les salades. Hein, il y a ma fille qui est venue. Elle est plus dans l'aide que mon fils, hein, je dois avouer, hein, de ce que je rem
Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, bah, écoute et ils vont se découvrir aussi. Puis toi tu vas les découvrir autrement. Finalement, en proposant des activités nouvelles, eux aussi vont découvrir leurs affinités avec, heu, ce qu'ils aiment faire dans la nature. C'est vachement bien!
Exactement, c'est ça. Non, mais c'est non, mais ça change la vie. Puis, tu as beaucoup plus de choses à faire. Tu as plus d'espace, moins de stress. C'est c'est différent. Tu as le chant des oiseaux. Regarde, là, dehors, heu, hier on regardait, et puis, on voit quoi? Un rouge gorge, on voit des geais, les geais c'est super beau, hein!
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
Non, c'est c'est un autre rapport à la nature. Par exemple, ils vont aussi grimper, heu, dans l'arbre qui est en face, il y a un grand cèdre bleu. Enfin c'est heu
Ouais, c'est super.
Ah non, c'est tip top, puis on est on a eu de la chance avec cette maison, parce qu'il y a une source, heu, qui passe sous le terrain. Et en fait, ça fait un peu zone humide. Donc, tu as un tas de bestioles, hein. Tu as un tas de bêtes, hein.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, donc, heu, comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment toujours quelque chose à voir, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu peux bien les ouais, tu peux bien meubler, bien les occuper. Ça ça a rien à voir, hein? C'est, heu, non, c'est fou hein.
Et toi et toi, personnellement, ça te hem, comment tu te sens depuis, heu, que toi, personnellement, tu habites à la campagne? Est ce que tu sens une différence sur ton humeur, ou, heu, sur, heu, ouais, tes tes petits rituels? On n'en a pas assez parlé.
Ah, je suis moins on est moins on est moins stressés quand même, hein.
Ouais, tu sens vraiment la différence?
Ah oui, oui. Bon, je bois toujours autant de café, hein. Ça, faut pas se voiler la face. Ouais, j'ai mais j'adore ça, aussi. Mais, heu, non, mais c'est on est moins stressés, quoi. Ça a rien à voir. Tu es, heu
Ouais, ça peut être un plaisir, pas forcément heu Mais, voilà. Est-ce que tu prends plus le temps, heu, comme tu disais tout à l'heure, après manger, de sortir automatiquement boire ton café en terrasse, quand il fait beau, ou, heu, avec ta femme, par exemple, de te poser, heu, le week-end, heu?
Ah, bah, oui, c'est sûr hein. Heu, par exemple, heu, heu, quand quand je bosse, heu, ça me dérange pas de sortir un moment prendre une pause et de marcher 10 minutes dehors, hein? Je vais voir mes salades, heu, où elles en sont et puis ça me revigore. Et c'est reparti, hein?
Bah, oui, avec, heu Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça fait des des activités passion, heu, qui se développent et à cô en plus du quotidien et c'est plutôt agréable, quoi. C'est plutôt réputé pour détendre, donc, heu, c'est chouette.
C'est ça. Non, c'est cool. Et puis, par exemple, heu, on a une vague de froid polaire, heu, qui arrive sur la France, dès ce soir.
Mouais.
Et heu, là, bah, il va falloir, heu, penser qu'en fait c'est la nature qui nous fait une dose de rappel. C'est qu'on a mis des poiriers hier, il faisait des bonnes températures, et là, il faut faut pas que ça gèle. Donc, il va falloir qu'on couvre tout. Mmh, faut pas qu'on oublie. Pareil, j'ai la pompe, heu, qui est dans, heu, dans la piscine, pour la vider, de temps en temps, de son trop plein d'eau, bah, il va falloir que je l'enlève parce que ça va geler, hein? Ça t'apporte aussi une certaine rigueur, la nature, hein, parce que tu es obligé de de faire en fonction d'elle.
Ouais. Oui, ouais. Il faut y penser, c'est clair. Sinon tu, hein? Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, si tu veux l'entretenir, heu, forcément tu es elle est dépendante de toi. Et toi, tu es un peu dépendant d'elle. Donc, heu
Ah ouais, beaucoup même. Puis là, si j'oublie de rentrer, heu, le la pompe, heu, avec le gel, elle va sauter et puis, heu, voilà, adieu, hein?
Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, faut penser à tout. Et hem, bon, je vois bien qu'il y a énormément d'avantages, heu, pour toi, et ça t'apporte énormément, d'avoir, heu, changé de milieu de vie. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, heu, de la ville?
Ah, bah, faut pens Oui. Oui, il y a que a i ouais, oui, oui. C'est vrai que mes copains étaient ils étaient tous, heu, à Lyon, donc, c'était beaucoup plus facile, comme on était en centre-ville. Puis, j'en avais un qui habitait à 10 minutes à pied de chez moi.
Ouais. Ouais, donc, là, tu le vois moins, j'imagine. Ou, alors, faut que tu y ailles exprès ou, heu, quand tu après le travail?
Ouais la je l'ai vu il y a si la dernière fois je les avais invités à la maison, ils sont venus il y a 6 semaines. Donc, heu, bah, ça passe vite, hein? <sucks teeth> Voilà, on est déjà mi-novembre, heu. <blows air> Bah, c'est comme ça après, hein?
Ouais? Ah, bah, oui, oui! Ouais, donc, la vie sociale, c'est plus compliqué, quoi.
Bah oui. Et non, parce qu'il y a un super lotissement, on fait des apéros souvent entre nous, donc, heu, voilà. Après les copains de mi
Ah, oui! Donc, tu as rencontré d'autres personnes, quand même.
Voilà c'est ça. Tu tu vois d'autres choses, hein, heu, puis le lotissement est très soudé donc, heu, non, c'est bien. Mais, sinon, heu, ouais, ouais c'est c'est le mauvais côté. Puis, bon, j'aime bien les, heu, les kebabs.
Ouais. Ouais. Ouais. <chuckles>
Et là là c'est compliqué, hein?
Là, tu es pas livré, quoi. Il y a pas, heu, Uber Eats qui vient te livrer, heu, ton kébab.
Alors, j'aime pas j'aime pas utiliser, heu, avant je le faisais, Uber. Mais, maintenant, j'aime j'utilise plus parce que je trouve qu'ils utili ils exploitent un peu trop les gens, enfin c'est mon voilà. Et donc, j'y allais, j'avais j'ai un kebab juste en face de chez moi, puis ils commençaient à me connaître. Et puis, là, ben, non, hein? J'en ai un, il faut prendre 1/4 d'heure, 20 minutes de voiture, heu. Ça me fait, heu, j'ai pas envie quoi. Puis, autant me faire mon repas, hein? <chuckles>
Ouais. Ouais, c'est sûr. Ah oui. Ouais. Bah, c'est ça. Ça est-ce que ça te fait, du coup, consommer différemment?
Oui, oui, oui, oui. Et là, heu, vu, heu, ben, là, déjà, on est en mode heu, déjà, nous, on est en mode écolo, depuis quelques temps. C'est-à-dire, on essaie de pas gaspiller, heu, de manger sain. Puis, là, avec le jardin, ça va être, heu, ça va être, heu, là, ça va être merveilleux, j'ai envie de te dire hein. Ah, bah, oui, ben, <chuckles> c'est là, où, on en vient! Bah, il fallait bien commencer quelque part, hein? Je suis je suis arrivé il y a 3 mois, donc les salades, c'est le début. Là, j'ai essayé de f j'ai essayé de faire des tomates. Heu, donc, heu, bon, le problème, c'est qu'il va faire frais, donc les tomates, j'ai un doute sur leur, heu, succès.
Mmh mh. Ouais. Tu as ton potager? À part les salades? Bah, oui, oui, oui. Ah! Oui! Ouais. Bah, là, c'est un peu tôt peut-être les tomates? Faut peut-être attendre un petit peu, non?
Ouais, bah, comme il faisait super chaud là, il faisait quand même 20 hein, heu, jusqu'à récemment, heu. Je me suis dit: «On peut, peut-être, sous la serre, heu, la tenter».
Ah ouais. Ah oui, avec une serre, c'est possible. Ouais. Je crois que c'est les bulbes-là. Bon ça se mange pas. Mais, je crois que tout ce qui est bulbes, il faut les planter là, en automne-hiver et ça pousse au printemps.
Ouais, et parce que la toma C'est ça, c'est les iris. Ma femme, elle veut planter ses iris. Ouais ouais tulipes, mais là tu peux pas. D'ailleurs, les p enfin, c'est heu, c'est très compliqué parce que ça va geler là. Les bulbes, vont crever. Parce qu'ils annoncent moins 4 dans la nuit de mardi à mercredi, 0 cette nuit et puis les autres jours, c'est peut-être pareil. Donc, non, ça va tout, heu c'est pour ça que j'avais oublié, mais il faut aussi que je couvre mes salades.
Ouais, tulipes. Ah, bah, oui. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais, c'est clair que ça là, ça va pas pardonner le gel ça, bah pour la salade, c'est vraiment fatal.
Faut Ouais, non, mais il faut que je mette, heu, des bocaux dessus, tu vois. Tu vois la nature, ce que disait tout à l'heure, j'ai pensé à la pompe, au poirier qu'il faut couvrir. Il y a le citronnier aussi, hein, ça j'y ai pas pen j'avais pas oublié. Mais, heu, les salades, c'est vrai que dans la serre, ça va passer, je pense, mais, heu, dehors là, il faut vraiment que je mette des bocaux dessus parce que ça va pas aller, quoi.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu dirais que la nature t'a transformé, a transformé la manière, heu, dont tu vois les choses et dont tu vis les choses?
Bah, c'est plutôt, heu. <blows air> C'est pas la nature, c'est plutôt moi qui s me suis posé les questions. C'est comme ça que je le verrai. C'est
Oui. Est-ce que c'est pas un ensemble de choses? Tu t'es posé les bonnes questions, tu as trouvé, heu, bah ce qui te convenait finalement?
Oui, c'est ça. Tout Oui, oui. Non, c'est un ensemble de choses justement qui t'amènent à te poser des questions, hein, c'est ça, hein. Après, il y en a, ils se poseront jamais la question, hein, donc, heu, c'est sûr, hein. Non, non.
Ouais. Ouais. Après, il faut pouvoir, hein. Tout le monde peut pas se poser ces en tout cas, tu peux te poser la question, mais passer à l'acte, c'est autre chose parce qu'après, il faut pouvoir, heu, avoir une maison à la campagne enfin c'est pas
C'est ça. Ah, mais c'est ça. Ah, c'est sûr, hein. Heu, c'est de la chance, hein, c'est de la chance aussi. Et puis nous aussi, on a eu de la chance parce qu'on est tombé au bon moment pour l'acheter, hein, parce que c'est pour le prix où elle était, on s'en est vraiment bien sorti, hein.
pas donné à tout le monde non plus donc c'est une chance, hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est que, on est c'est vite cher, je sais qu'autour de Lyon, c'est vite cher donc, heu, pour trouver, heu, la bonne opportunité, heu, c'est vraiment une question de de, pas de coïncidence, mais de chance et de concours de circonstances sûrement.
Non, non. Bah, on a eu de la chance. Non, on a eu de la chance. Puis là, il y a de la nature, tout tout est merveilleux, j'ai envie de te dire. Donc, heu, là, il y a la nature, on n'est pas loin de balades de rando aussi. C'est vraiment, heu, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Puis oui, sans prendre la voiture. Puis là, j'ai moi, en fait, heu, je suis en bout de lotissement, en face de moi, tu as un grand champ, toutes les années, il fait des cultures différentes, puis tout au bout, tu as la route, heu, j'ai que de la verdure en vision, heu, c'est top-top ouais.
Ouais. Sans prendre la voiture. Tu pars de chez toi, là. Ouais. Mmh mh. Ouais donc c'est chouette. Tu as tu es encore, heu, dans un endroit où, heu, il y a du monde autour de toi, mais toi, tu es quand même comme tu dis au bout du chemin et heu, et tu as vue sur toute cette campagne qui t'entoure donc tu tu tournes le dos un peu, heu, aux autres quoi.
Ah, c'est ça. C'est ça. Pis puis il y a des grands arbres et tout dans dans le le lotissement, chez nous, chez les voisins, donc non, c'est. Tout est tip-top.
Bah écoute, super. Merci d'avoir partagé ça avec moi parce que vraiment, heu, je vois que le changement, une fois que tu franchis le pas, peut vraiment t'apporter beaucoup. Donc, merci pour ton partage.
C'était super, hein, au plaisir.
Ouais, au plaisir.